Biliyoruz, evet bilirsin yani Londra, ııı, altyapı sistemiyle meşhur, her yer metro burada. <chuckles> Hangi metro? Şimdi hangi hat <chuckles> Aynen, hangi hatta bineceğim, hangi durakta ineceğim hiçbir şekilde hatırlamıyorum. "Allah'ım," diyorum, "nasıl gideceğim ben, şeyde oturabildi olduğunu hatırlıyorum ama Kuzey'deyim, Kuzey Londra'da benim evim," diye bir hatırlıyorum. Neyse, işte, şu an saati tam hatırlamıyorum, tabii akşam oldu 5. Orada, işte, 6 derken ben metroya bindim. "Gidiyorum Kuzey'e doğru," dedim, "herhâlde burasıdır."
<chuckles> Evet. Hangi metro? M11 mi? Hangisi? Hı hı. <chuckles> <chuckles> Hangi metro? Ha, tahmini gidiyorsun şu anda. <laughs> Yaş 19. Bisiklet nerede bu arada, farklı bir yere mi
Tah tamamen içgüdüsel hiçbir fikrim yok. <laughs> Bisikleti bı bı bıraktım, bisikleti verdim, bisikleti koydum. Ya, işte, bu şeyler var ya elektrikli bisikletler, işte, bu Uber'in falan kullandığı o zamanlar daha yeni yeni çıkıyor hepsi. Onlardan öyle kiraladım uygulama üstünden.
İyi, süper. Hı hı. A noktasından alıp B noktasında bıraksam da olur yani A'ya getirmene gerek yok, mis.
Aynen, aynen. Kesinlikle. Bırakmıştım onu zaten. Şarjım bitti, metrodayım, düşünüyorum şimdi hangi duraktan sıra sıra gezmeye başlasam, şeyi bekliyorum, örümcek hislerimin devreye girmesini bekliyorum. Evet. Evet
<chuckles> <laughs> Ya bu arada seni böleceğim ama arkadaşım hiç mi birinden şarj aleti istemek aklına gelmiyor?
Evet. Ya hiç gelmedi. O sırada dediğim gibi utangaç bir insanım, ya bir yere gireceğim Tabii, tabii, yani İngilizce, bir de zaten bilmediğim bir ülkedeyim. Tam da dilini konuşamıyorum. Bu
Saftiriklik de var sanki. E, deseydin ya I am charge, charge machine. Bir de o makinesini da eklemen gerek ya. <chuckles> Charger değil. Hıh.
Şarj. <chuckles> Ya aslında hiç konuşmama gerek yok. Telefonumu gösterip, şarj yerini göstersem anlar insanlar zaten de. İşte benim o sırada o ahmaklığım. Böyle bazen akıl tutması yaşarsın ya.
E, tabii. <chuckles> Estağfurullah.
Öyle bir şey yaşadım. Neyse, işte, g başladım metrolara, k bindim. İlk durak iniyorum, bakıyorum etrafıma, "Yok," diyorum, "buraya hiç tanıdık gelmedi." Bir daha biniyorum. Bak, sana, ya samimi söylüyorum, yaklaşık 2 saatimi metro duraklarını in bin yaparak geçirdim. <chuckles> En son indim bir yerde, dedim, "Tamam, ben burayı hatırlıyorum." Ya benim durağım da Evet ya, en son durağın bir öncesiymiş, benim yaşadığım, bu evi bulduğum yani. İndim, dedim, "Ben burayı hatırlıyorum," çıktım ama şeyi de biliyorum, metrodan indikten sonra bir 15-20 dakika arası yürümem lazım evime.
Hı hı. <chuckles> <chuckles> Peki, gerçekten mi? Hı hı. İnanılmaz. Hı hı.
Çünkü ilk binerken bana göstermişlerdi. İndim. <tsk> Şimdi gel buradan nereye yürü? Biraz oraya yürü, biraz buraya yürü.
<chuckles> Ya, ben burada seni bölmek istiyorum çünkü bir yandan da şöyle bir durum var. Eee, bunlar da "Hadi bindim, ilk metroda buldum," şeklinde mi oldu? Yoksa şey mi, hani, eee, kaç saatini aldı, onu da merak ettim. Bir de ayaklarına kara su da inmiş olabilir. Bir yandan da şeyi de merak ediyorum. Ne hissediyordun, yani? Çünkü kaybolma duygusu da var mıydı? Hava da kararıyor.
Tabii ki. Hayır, hayır. <chuckles>